Entendi, eu preciso só entender um pouquinho melhor, assim, quando quando você fala: "Eu gostaria, assim, de simplificar a minha vida, de reduzir bens materiais". Assim, o que que tá te levando a sentir isso, o que que significa para ti, assim, o que que tá por trás, simplificar a vida, sabe? Porque, na maioria das vezes, a gente vê a gente tem, hã hã, tanta coisa para ser feita, é tanto compromisso, é tanta situação, e aí fica, não ficou claro para mim o teu simplificar. Em que área, exatamente, só material ou é simplificar no sentido amplo da pala da palavra?
Uhum. Sei. Sei. É, então, eu vou desenvolver para o sentido material, mas a gente pode ramificar bastante pra pra pra vida pessoal. Mas eu vou começar pelo material, pra ficar mais fácil a didática aqui entre a gente, no caso. Eu tenho sentido que o meu consumo aumentou bastante, o meu consumo geral de bens materiais, sabe? Principalmente de roupa.
Tá joia. Hum. Entendi. Entendi. Hum.
Eh, eu -eu te ganho um pouco melhor do que eu ganhava a há alguns anos atrás, eu nunca fui uma pessoa muito consumista, nunca, pra mim eu gosto de ter um tênis para academia, um tênis para sair e um tênis, ali, para deixar de de
Uhum.
de, pra bater, digamos assim. Só que eu tenho visto e eu gosto bastante de tênis, mas eu tenho visto que eu tenho comprado, assim, 1 tênis por mês, 2 blusas de frio por mês, e eu não preciso de tudo isso, sabe?
Reserva, ah tá bom.
Acho que ninguém precisa, na verdade, né. E eu
Entendi. Ah, entendi tudo. Tá no consumo, digamos assim, que entrou na vibe do consumo e tá consumindo, entendi.
Exato. Exato, isso ele vai eh, ele vai para uma maneira meio perigosa que é quando eu tô à noite com insônia, ou algo assim, a primeira página que eu vou é o aplicativo onde eu gosto de comprar roupa.
Gente, entendi. Tá.
Eu tô sem sono, eu falo: "Tá, vamos ver o que tem aqui? Deixa eu salvar os meus favoritos pra possivelmente eu comprar." E eu nem preciso mais, eu já tenho roupas suficientes, sabe. Eu não sou uma pessoa que preciso estar sempre em sociedade me vestindo bem, é claro que tem uma festinha aqui e ali, tem um jantar com a mulher, tem uma saidinha com os amigos mas, eu sinto que o meu guarda-roupa ele tá com roupas demais para eventos de menos, digamos assim, sabe.

Não, é é super legal esse tipo de consciência, sabe, de de reaproveitar, a natureza agradece, a sociedade de uma forma ou de outra é impactada sim positivamente, isso é bem legal. Agora quando tu traz isso, só tem que avaliar se tu tem lugar específico pra estar guardando tanta coisa, depois o que dia tu vai te liberar de tanta coisa. Porque o acúmulo também, né, quando tem muita coisa e ele ocupa espaço, ele ocupa tempo, porque tu tem que cuidar destas coisas que tu acumulou. Então, assim, se quem quer simplificar uma vida, tem que ter uma vida prática, né. Tu se é, eu fico pensando, se você tivesse que se mudar hoje, mudar de casa, quantas malas pra guardar só de roupa, entendeu. <chuckles> Sabe, assim, "Que que eu tô fazendo?", né, entend
Uhum. Exato. <laughs> Uhum. Pois é. Aham, sim, verdade. Eu acho Olha, é uma boa. Hum, exatamente, exatamente. É é uma preocupação que eu não precisava me preocupar, né, não já basta vamos supor, ne nesse exemplo que você deu, mudar de casa já não é um negócio muito gostoso de se fazer, é difícil, né. E aí ainda ter que me preocupar com uma coisa que eu poderia ter remediado antes pelo menos, é algo que que realmente pesa na balança agora que você falou, assim.
Hum. Uhum. Isto. É, são coisas, hã, detalhes, né, mas é que a palavra simplificar ela ela vai além, né, como tu falou, vamos para os pontos materiais, mas ela também impacta em outras coisas psicológicas, né. Então tem tudo isso, o cuidar, a mobilidade, sabe. Então tem que avaliar bem, né, o que que tá pesando mais pro positivo ou não.
Uhum. Uhum. Pois é, tem a questão sim, tem a tem a questão de eu querer simplificar também o desejo por consumir pra satisfazer vontade de outras pessoas, por exemplo. Porque eu vim pra Europa e as pessoas acham que você veio pra Europa ou enfim, as pessoas acham que você imigrou do seu país de origem, que em 1 semana você vai estar rico.
Hum. Hum. Por exemplo, como hhum. Hum. Hum, entendi. <chuckles>
E sab sabemos que o buraco é mais embaixo.
Claro.
E e aí já escutei muitas das perguntas, né, de "Olha, mas você não comprou carro ainda? Por que que você não tá com o último iPhone ainda? Você não tá na Europa, não é tudo fácil?", enfim. E aí é pois é.
Uhum. É porque não conhecem a realidade, né, a realidade é um pouco diferente, né, do consumo na Europa, né.
Uhum. E aí eu não não costumo perder o meu tempo explicando, porque eu não tenho saúde mental nem paciência pra explicar.